Non, non, non, je suis prise, heu, d'un vrai syndrome, heu, de pas de superman, mais pas loin. Où je prends ma mission très, très à cœur, heu, où où je me dis qu'il faut quand même que je serve à quelque chose, heu. Alors, on peut faire des choses sérieuses, heu, sans se prendre au sérieux. Donc, heu, je rends ça pas trop formel, justement par le jeu. Mais non, non, je prends ça très au sérieux et je me dis qu'il faut que ça serve à quelque chose et que j'ai vraiment envie d'aider ces aider ces gamins quoi.
Mouais, oh. Wouah. D'accord. Mouais, bien sûr. Mmh mh. D'accord. Et du coup, alors après, est-ce que ça a influencé, heu, ton futur? Est-ce que ça a influencé par exemple ton métier, heu, ou même des activités que tu aurais pu choisir? Est-ce que tu as continué à faire ça en fait, à transmettre cet héritage?
Mmh. Alors j'ai continué quelques années après, ou alors dans dans ce qui était à l'époque, heu, ma passion, le volley. Heu j'ai pris le capitanat de d'une équipe de filles qui étaient beaucoup plus jeunes que moi. Heu et du coup le coaching. Heu, donc, heu, pareil là j là je transmets quelque chose qui en plus est est mon dada. Autant l'écriture et la lecture ça fait partie de mon quotidien, mais c'est pas une réelle passion. Hem, autant là c'est vraiment une passion, heu et je et et je me régale parce que vraiment là je parle de quelque chose, heu, qui me plaît et qui me fait vibrer. Donc hem, donc encore une fois là, heu p toujours j'essaie de le m de le mettre un petit peu par le jeu, hem et de rendre ça, heu, plus ludique. Pour être toujours mieux accepté, même si j'y mets toujours un côté discipline. Heu, n dix-neuf heure trente pour arriver, c'est 19:30. Si tu arrives à 19:35, heu, tu auras, heu, une punition. Hem, donc, heu, même si je fais ça dans des dans un cadre très strict, heu, j'essaie toujours que le contenu soit plutôt ludique. Pour pas justement pour pour pallier un petit peu ce cette rigueur et cette rigidité. Pour pas non plus que ce soit un fardeau, heu, tout le temps.
Ouais. Mmh mh. Ouais, en plus. Mmh mh mh. Ouais. Mmh mh. Oh ça n'empêche pas, ouais, bien sûr. Mouais. Mmh mh. N ouais. Mmh mh mh. Mouais. Bien sûr. Après ces règles là que tu trans c'est aussi de la transmission quelque part. Parce que c'est du respect pour les autres, heu, du respect pour le groupe, pour l'a l'activité, tout. Donc, heu, tu transmettais aussi des valeurs, heu, que toi tu as. Que tu viens d'appeler rigueur. Mais, heu mais ça aussi, quelque part, c'est un héritage que tu transmettais.
Mmh. Oui.

Alors avec les plus jeunes, bizarrement, j'ai jamais rencontré de difficultés, heu, particulières. Heu, alors l l d à part les difficultés inhérentes à toute volonté de transmission ou ou toute volonté d'apprentissage, c'est-à-dire, bah, maintenir le ré le le cadre, voila garder quand même une certaine distance. Là où j'ai rencontré des difficultés de transmission bizarrement, heu, c'est quand j'ai donné des cours d'informatique à des personnes âgées. <chuckles> Mais bon, c'est plus du tout le même public. Ouais, c'est plus du tout le même public. Heu, eh ben, parce qu'on est dans une démarche complètement différente où les jeunes sont, mmh, sont perméables et et acceptent de recevoir du savoir. Hem et où la génération, au-dessus, accepte pas vraiment, heu, déjà de pas comprendre, heu, ce qu'ils sont en train de faire, à savoir l'informatique. Heu et en plus que quelqu'un, heu, qu'ils estiment, heu, moins, heu, moins avancé qu'eux dans le dans la sagesse. Hem, le leur prodigue des conseils. Voilà, c'est ça a été hem, mais avec le jeune public, heu, j'ai jamais trop, heu, rencontré de difficultés, non.
Mouais. Mmh. Mmh mh. Ah! Dans le sens inverse. Ouais, ah, c'est vrai? Pourquoi? Ouais, c'est hein. Ouais. Oui, oui. <chuckles> Mmh. Ouais. Oui, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, non, mais ça se comprend. C'est sûr qu'en plus, heu, plus on avance dans l'âge, plus on est têtu. On n'a pas envie <laughs> qu'on nous explique la vie. <laughs> C'est vrai.
Oui, eh c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça, oui. Je m'imagine, heu, avec, dans mes baskets de maintenant si, heu, une jeune fille, parce que j'ai quasiment 40 ans, si une jeune fille de 18 ou 20 ans venait m'expliquer, heu, comment, heu, une stratégie, heu, de match de volley-ball, heu, je pense que je l'écouterai pas non plus, <laughs> donc
Mmh. Ouais. Ouais, tu dirais que j'ai de l'expérience, hein, ça va. <laughs> Ah, mais ça se comprend, hein et hem, est ce que tu as eu des enfants depuis?
Ouais, c'est ca, exactement!